É de forma remota. Trabalhar de casa, mas vão ser 7 dias, assim, direto também.
Boa, boa. Tá, mas Entendi.
Eh, e, domingo que vem, o os pais da minha esposa chegam pra passar o ano novo aqui.
Sei.
Então, tá tá a gente tá fazendo o planeja
Ah, tá, foi conturbado. Tá bem conturbada a vida. Mesmo relaxando um lado, o outro <laughs>
É o quê? Tá conturbado, né, porq É, tô tô dando tô apresentando pra você todas as cartas.
É, você tirou um pezinho de um de um lado da balança, pôs do outro. <laughs>
Exatamente. Porque é nisso que eu quero ajuda. Com relação a você. Porque, assim, eles vão vir. Então, a ela tá planejando. A gente tá planejando fazer passeios, né. Aproveitar o tempo com eles. Por um acaso, a sorte, sorte não, porque foi planejado. Né, a minha esposa, ela vai ficar todo esse período de férias. Então, pelo menos, tem ela. Mas eu também quero participar, né, desse momento. Os últimos 6 meses eu não não viajei, não saí. E eu vou pegar se por um acaso eu ficar trabalhando direto esses 7 dias, pelo menos eu vou ter uma semana, 1ª semana de janeiro, pra sair com eles.
Sim. Sim. Sei. Boa. Então, ótimo. Aham. Sim. Tá. Pra descansar também. Ok.
É, então eu queria saber que que eu faço. Se realmente tá correto eu passar essa essa semana trabalhando ainda. Ou já seria correto eu folgar. Aí eu tô meio que em dúvida.
É, eu acho se você combinou que você trabalharia? Tem esse compromisso ou você que que tá querendo antecipar alguma coisa?
Aham. Não, então, na verdade, isso não foi conversado com eles, né. Até porque eles não não têm nada planejado. O planejamento sairia meio que da gente. Mas, inconscientemente, tem aquela coisa de que eles sabem que quem tá de férias é são eles, né?
Uhum. Hum, entendi. É. É, eu acho que que você poderia, eh, fazer uma coisa, assim co é muito comum, quando você tem que planejar as coisas, você divida isso como se fossem projetos. Por exemplo, então tem o teu projeto trabalho. E tem o teu projeto férias, né? Aí, também, dentro desse projeto férias, é preciso perguntar, né. Sair com a família significa férias pra você? Ou pode ser exaustivo? De ter que acordar cedo, visitar mil lugares. Ou você gosta disso? Você acha que você descansaria fazendo esse esses passeios?
Uhum. Sim. Sem dúvidas. Não. Uhum.